Ừm. <sniffs> À, có thể hy sinh được, đúng không? Rồi, thế thì, ờ, ờ, đầu tiên thì, ờ, bạn cũng có thể là thử một cái cách, gọi là, nó cũng hơi, ơ, nhảm nhí một chút đó là hãy làm, à, biên tập viên nội bộ đi. Đấy, thì có thể là tích hợp, ờ, vào ngay cái công việc hiện tại của bạn vào cái trung tâm của bạn đấy. Đấy, kiểu như là là, bạn làm những cái ph gọi là, à, sản xuất tài liệu, bài giảng này hoặc cũng có nội dung quảng cáo này, bạn quảng cáo trên TikTok, Facebook đó, bạn quảng cáo cho cái trung tâm của bạn. Đấy thì, ờ, một nửa là cũng là làm đang làm việc cho trung tâm, còn một nửa thì bạn đang học cái cách, gọi là, làm biên tập viên, đúng không? Sản xuất ra một cái bản tin gì đó để quảng cáo cho cho cho cái trung tâm của mình, thì nó cũng là một cái gì đó giống như là bạn đang đi thực tập chẳng hạn, đấy để học học cái cách để nói trơn tru hơn rồi thì quảng cáo cho nó nó nó nó, gọi là, đi vào lòng người. Đấy, thì cũng là một cái gì đó giúp cho bạn, kiểu như ừ, kiểu, biên tập như vậy, xong rồi cũng có thể dẫn chương trình xong rồi quảng cáo luôn ở trên các Facebook hoặc là Zalo ơ, à, không phải Zalo mà là TikTok luôn ấy. Đấy, kiểu như là tập duyệt đi, ờ, gọi là, làm cho bản thân mình trước. Đấy, thì thì nhỡ đâu trong cái quá trình
Ừm, mình có thể hy sinh được. <laughs> À! Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ, ờ. À! À! À! À, tức là làm làm kiểu biên tập, đúng không? Ờ. À, à, à, rồi. <laughs> À, xong mang mấy cái đấy đi đi, kiểu, gửi vào đài truyền hình à?
Không phải gửi ra truyền hình mà bạn quảng cáo luôn cho mình chứ. Bạn bạn quảng cáo trên các mạng xã hội chứ. Không, bạn chưa cần phải là áp dụng đài truyền hình ngay, bạn cứ đăng những cái đó lên để xem xem phản hồi của mọi người thế nào, xem người ta có nói là "Ô, cái cô này nói ngọng thế mà cũng đi quảng cáo" hay không, hoặc là, ờ, nói thì vấp hoặc là gì gì đó để để xem xem là bản thân bạn có đã có đầy đủ năng khiếu hoặc là có cái gì đó là nói mà truyền tai, gọi là, ừm, à, kiểu như là, cũng dễ thẩm thấu vào người người nghe hay chưa thì mới có thể rút kinh nghiệm. Ừ, đấy, sau một thời gian nếu mà bạn vẫn còn yêu thích cái nghề này nữa thì bạn cũng có thể là là là mang cái kinh nghiệm đấy là đi, ơ, ơ, xin cộng tác viên vào đài truyền hình. Còn nếu mà nhỡ đâu mà bạn làm một thời gian mà thấy người ta chê nhiều quá lại chán, lúc đấy cái đam mê nó lại biến thành cái việc là ức chế, đúng không? Thôi quay trở lại việc là thôi ngồi nhà đếm tiền hơn là cái việc đi, ờ, đi làm bên tập viên chẳng hạn, đấy, thì biết đâu được, ừ.
À. Ừm, ừm. Ừ. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, truyền cảm, ờ, rồi. <laughs> Ừm. Ờ. <laughs> <laughs> Thế giả dụ mà bây giờ ừ, làm cái đấy mà mình mình mình làm trước cho trung tâm của mình xong nó cũng, kiểu, không ổn ấy, thế xong rồi mình mất khách thì sao? <laughs>

Ừm, thế thì bạn cũng có thể thử xem, rồi nếu mà nhận được phản hồi tốt, hoặc là bạn vẫn cảm thấy thích thì bạn có thể đăng ký những cái khóa, gọi là, chuyên sâu về biên tập viên này, viết lách này, hoặc là xuất bản, kiểu dạng, cho đài truyền hình đấy. Vào buổi tối ấy thì chắc chắn là cũng bạn cũng sẽ phải, ờ, dành thời gian cái việc là dạy của bạn th cũng, ờ, v v gọi là, ờ, bằng những cách khác như là thuê thêm giáo viên thay bạn dạy chẳng hạn, bạn chỉ quản lý thôi, đấy. Thì bạn có thể đi theo là cái việc là học biên tập viên trước, thì sau khi bạn học và có những cái, ờ, chứng chỉ, hoặc là những cái cái kiến thức, gọi là, nền tảng để làm biên tập viên rồi, thì bạn cũng có thể là thử xin làm cộng tác viên của đài truyền hình. Thì lúc đó chắc á là nó cũng cộng tác viên thì nó cũng chiếm không tốn quá nhiều thời gian của bạn ấy, thì, à, bạn cũng có thể thử sức mình để xem xem là thực sự đây có phải là đam mê không, hay là nhiều khi nó cũng chỉ là cái, ơ, ờ, ừm, thú vui nhất thời thôi. Cũng giống như nhiều cô rất là, ờ, kiểu như, thích vê, kiểu, oppa đấy, kiểu, ca sĩ Hàn Quốc ấy, ừ, nhưng mà, ờ, bảo lấy mấy anh đấy thì chắc gì đã lấy, đúng hông? Lại thích mấy anh ở Việt Nam chẳng hạn, kiểu vậy.
Ưm. Ừm. Ờ, ờ, ờ, ờ. Ờ. Ờ, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ồ, chắc <laughs> À, <laughs> ờ, ừ, đúng rồi, có khi là, kiểu dạng, tại vì đam mê từ bé đến lớn, nhưng mà đúng là, kiểu dạng là, chưa làm đam mê bao giờ ấy, nên là cũng không biết thực sự là cái thực tế nó như nào, bây giờ thấy xem ti vi thấy mọi người các thứ là cứ thích thôi. Ưm, cái bạn nói cũng rất là hay, nó là, như kiểu, một cái thị trường ngách cho mình ấy, để mình thử luôn đấy. Ừm.
Đúng rồi. <sniffs> À, rồi, <sniffs> à, ừm. Chính xác, ừm, và quan trọng là phải tạo được cái mạng lưới cho mình, kiểu, tích cực kết nối đấy. Tìm những cái người làm việc trong ngành xuất bản, kiểu như là, cũng liên hệ xong rồi t tìm những cái mối quan hệ nó cũng, ưm, trong cái quá trình bạn còn học thôi nhá, đấy, nên là bạn cũng nên tìm hiểu trước để sau này có gì là nhờ vả, hoặc là tìm kiếm những cơ hội làm cộng tác viên sau này, đấy là cái điều rất là quan trọng đấy.
Ừm. À, ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ. Ừm.